بالضبط، لإن هو ما ادّانيش الصراحة رد فعل منطقي، يعني أنا لمّا باقول له هو إيه اللي حصل، هو فيه إيه؟ قال لي: "أنا فقدت الشغف، ما بقيتش قادر أكمّل في علاقة، حاسس إن أنا مش قادر ادّيكِ اهتمام ولا ادّيكِ مشاعر ولا مش عارف إيه." مع إن إحنا يعني يعني مفيش حاجة، وأنا سألته كذا مَرّة هو هو إيه ال إيه، أنا عملت لك حاجة طيب؟ أنا ده عت ص يعني صدر مني أي تصرُّف ضايقك؟ قُل لي احكي لي لو في حاجة أ أنا يعني هاعتذر لك، أو هاشوف المشكلة فين ونحلها، لكن هو للأسف ما قاليش إن أنا فيَّ أي مشكلة، بالعكس قال لي: "أنتِ أنتِ تمام ما فيكيش حاجة، أنا اللي مش عايز، أنا اللي مش قادر، أنا اللي مش عارف إيه." فاللي هو إيه! إيه ده؟!
<clears throat> إمم. آه بيهرب من المسؤولية، بيهرب من الكلام بقى من إن هو بيقول لِك: "أنتِ اللي صح، وأنا اللي غلط وبتاع، وأنتِ جميلة وألْف مين يتمناكي." والكلام الإيه، المعسول دوَّة، بس في نفْس الوقت يهرب من المشكلة، ده ده شخص مبدئيًا
بالضبط. اهم.
يعني مش مسؤول، وبجد أنا ب يعني، آآ، أنا عارف إن الموضوع صعب، واللي هاقوله لِك دوَّة كلام مش في وقته خالص، بس يعني تخيّلي الشخص دوَّة لو أنتِ كنتِ كملتِ مع حياتِك وكنتِ آمم، ات يعني اتجوّزتوا، وبعد بقى يعني أنتم دلوقتي ع على البَر، ما فيش أي حاجة ح يعني حصلِت رسميًا، تخيّلي بقى كنتِ يعني بعد ما اتجوّزتوا، والحياة وسلام بقى لو فيه Baby، الموضوع بيسوء أكتر، يقول لِك: "لا أنا مش قادر بقى أصرف لا عليكِ ولا على الbaby، وأنتم مصارفكم كتيرة ومشاكلكم كتير،" فتحسّي إن الموضوع بيني وبينِك قلَب معاكِ في إيه بقى، في يعني مشكلة أكبر، فعادي، آآ، بالضبط آه، طيب قولي لي كده يعني، أنا عارف طبعًا إن الموضوع صعب، وإن الكلام ده مش في وقته، بس هو، آآ، لمّا ب لمّا لمّا باقوله لِك بالطريقة ديَّة هيريحِك شوية، هتحسّي إن أنتِ مش مقصرة في حاجة، هتحسّي إن أنتِ يعني خلاص أنتِ عملتِ اللي عليكِ، آآ، وده ده شخص مش مسؤول، ده شخص كويس، أينعم كنت باحبه ورسمة أحلامي معاه و وبيت جميل وهادي وبتاع، وابتديتِ بقى بالفعل ابتديتِ تجيبي العَفش والحاجات، وابتديتِ تجهزي البيت، بس هو هو اللي مش مسؤول، فده ده حاجة تبيِّن جدًا، كويس إنها ظهرت لِك في الأول، أنتِ محظوظة كده، طيب قولي لي طب قولي لي كده مثلًا، إزاي بقى الموضوع ده اتعاملتِ معاه على ن مع نفْسيتِك أنتِ بقى؟ يعني بتحاولي ت تتجاوزيه إزاي؟
آه. بالضبط. اهم، جدًا. الموضوع اتعقّد زيادة، إمم. اهم. بالضبط. ده حقيقي، ده حقيقي.

ده حقيقي، ده حقيقي فعلًا. آآ، وده اللي أنا ده اللي أنا كنت لسّه باقول لك عليه إن أنا ده اللي أنا باقوله لنَفْسي وأنت بتتكل وأنت بجد يعني أكِنَّك آآ، يعني جيت في الوقت الصح إن أنت بتقوله لي بتسمعني اللي أنا باقوله بس مش عارفة أنطقه. آآ، فكرة إنه وفعلًا دي من نِعَم ربِّنا علي إن أنا حصل آه، موقِف الصراحة صعب بجد تجربة م م يعني ما كنتش أتمناها. فكرة إن أنا أحلامي فجأة بتت بتُقع قُدّامي أنا مش مش فاهمة هو إيه اللي حصل؟ هو إيه إيه إيه ليه ليه كل حاجة بتتهد بعد ما أنا كنت خلاص بابتدي أبنيها و ورسمت خِطَط ومستقبل وكل حاجة فجأة بتُقع؟ ف أفهم يعني أفهم خِطّة أو دافع ربِّنا آه.
بالضبط. حاولي آه. بالضبط كده. وبرضه حاولي برضه تخرُجي بقى تقعُدي مع صحابِك مثلًا تعملي إيه، يعني حاولي على قد ما تقدري ت تكلِّمي حد بتحبّيه، مامتِك تقعُدي تتصارحي معاها، تاخديها كده وتخ ت ت ت تتعشّوا في مطعم برّه، تقابلي أصحابِك دايمًا. الحاجات دي هت تنسي. أنتِ بتحبّي الهواية اللي أنتِ بتحبّيها ترجعي تمارسيها تاني. أكيد في فترة الجواز والتحضير الجواز أكيد كنتِ مشغولة. مش مِدِّية لنَفْسِك أي فرصة ترجعي تمارسي أي حاجة كنتِ بتحبّيها، تقضّي وقت كنتِ بتحبّيه مع الناس صحابِك، أكيد برضه بعَدِك شوية عن الناس آآ، كنتِ بتحبيهم. فارجعي بقى اتواصلي تاني ومارسي هوايتِك تاني. الموضوع ده هيختلف معاكِ جدًا وهيحسِّسك بالطاقة ال يعني خلاص بقى الإيجابية كده وش مع الوقت أنتِ بقى بجد هتلاقي نَفْسِك نسيتِ كده.
اهم. صح. اهم.